Evet, evet maalesef, o yüzden önceden planlamam gerekiyor benim; çünkü akşama kadar çalışıyor oluyorum. Akşam eve gelince de bu aralar, ııı, sağ olsun eşim, e bir şeyler yapıyor. O, o da <giggles> Evet, o da çok, böyle, çok da fazla bir şey yapamadığı için makarna vs. yapıyor. Artık sağlıklı mı değil mi diye bakmıyorum, o yüzden ne yaparsa böyle sevinerek yiyorum. Evet, öyle oluyor. Hı hı.
Hı hı. I hı. Hı hı. Ya ne güzel, ne şanslısın! <chuckles> <chuckles> Anladım. <chuckles> Ne bulursam. Eee, evet, eee, anlayabiliyorum. Ya, onu biraz herhâlde böyle ben çalışırken, eee, yani dışarı çıkıp uzaktan olmada olmayan dönemlerde pazardan hazırlıyordum ama o da şöyle oluyor, pazartesi salı yiyorsun, çarşamba yine boştasın yani. Çarşamba yine bir şey, <chuckles> eee, ya da
Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet evet, öyle oluyor. Hı hı. Ya mutlaka biraz sebze falan yemeye çalışıyorum aslında, bir salata olsun, protein olsun istiyorum. Sadece karbonhidrat ağırlıklı olmamasına çok özen gösteriyorum aslında. Hı hı.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet, aynı şekilde ben de. Eee, öyle, iii, eee, besinimi öyle dengeliyorum. İşte işe de yürüyerek gidiyorum. Böylelikle hani egzersiz yapamadığım zamanlarda da sağlıklı kalabilmek için en azından, eee, yürüme bahanesi oluyor. Eee, eşim
Hı hı hı. Hı hı, evet. A, evet. Ha ha. Evet. Hı hı. Hı hı hı. Ya bu bana da çok mantıklı geliyor. Özellikle mesela akıllı saatler de beni o yüzden çok motive edebiliyor aslında. Adım sayımızı takip edebiliyoruz, hoşuma gidiyor benim. Böyle sonradan açıp açıp bakıyorum uygulamada veya belli bir gerçekleştirmeye çalışıyorum. Bu beni gerçekten motive ediyor aslında. Daha fazla adım atmamı da sağlıyor, hani, her gün olsun istiyorum çünkü daha düzenli olsun diye. Çıkıp yürüyüş yapabiliyorum, evet.
I hı. Hıı. Evet. evet haklısın. Aynen öyle. Benim de çok hoşuma gidiyor. Evet, evet. Kesinlikle, evet.

Bir ara öyle oyunlar vardı, challenge'lar vardı. İşte, her gün 10.000 adım, ııı, challenge'ı. Iıı, ben de, böyle, bir ara katılmıştım. Yani, işte, gruplar kurup, ııı, 10.000 adım atıp atmadığımızı şey yapıyorduk, birbirimize söylüyorduk. Ama sonra şey Eee, evet, hissettim ama sürdürülebilir olmadı. Yani, işte, eee, bir süre sonra, ııı, devam etmedim. E, şimdi de öyle, yani, her gün 10.000 adım atamıyorum ama çıktığım zaman, yürüdüğüm zaman mutlaka, işte, 8-10.000'e yaklaşmaya çalışıyorum. Ya, o zaman çünkü, eee, benim bir sporcu arkadaşım var, işte bisiklet eee, çi. Eee, o şey demişti, yani, "40 dakika, en az 40 dakika şey yapman lazım, tempolu yürümen lazım. 40 dakikadan sonra o etkisi vücudunda görülmeye başlayacak. O yüzden, hani, sen, işte, 35 dakika yürüdün ve bittin de bitti deyince bir şeyi olmuyor, etkisi olmuyor." demişti. Hep benim aklımda o var. Eee, biraz, hani, uzun süreli yapmaya çalışıyorum, eee, yapabildiğim zamanlarda da etkisini görebilmek için. Sen?
Hıı. Evet, evet. Doğru! He he. <chuckles> I hı. Faydasını hissettin mi? I hı. Hıı, evet! Hı hı. Tabii. Hı hı. Hı hı. Hı hı, hı hı. Nem A! Hı hı. I hı. E Evet, doğru! I hı. Hı hı. I hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. I hı, hı hı. Hı hı. Ya, ben, eee, hani, kendine karşı çok katı davranmaman gerektiğini düşünüyorum. Ama ben de tabii yaptığım zaman, tek başıma yürüdüğüm zaman aslında daha hızlı ve daha uzun yürüyorum. Ama eşimle mesela biz sık sık yürüyüş yapıyoruz, o yüzden daha, böyle, yavaş, yavaş sakin, doğanın tadını çıkara çıka yürüyüşler yapıyoruz. Ve ben de çünkü ormana yakın yaşıyorum, Tuna Nehri'nin yakınında. O yüzden seni gibi ben de o şekilde yürüyüşler yapıyorum. Hem kafamı dağıtıyorum, eee, ruh sağlığımı koruyorum o şekilde. Hı hı. Evet.
Anladım! Hı hı! Hı hı, hı hı. I hı! Eee, evet, sohbet ederek, değil mi? <chuckles> A, ne güzel! A, harika! Şahaneymiş! Evet, evet. Kesinlikle doğa, eee, insanın o yeşil, eee, işte, dengesi, e, mavi dengesi, su, yani, insanın ruhuna iyi gelen bir şey. Eee, çok keyifli bir sohbetti. Eee, umarım sağlıklı kalmak için bunları sürdürebiliriz.
Evet. Kesinlikle! Kesinlikle! Benim için de öyleydi, çok teşekkür ederim! Umarım! Evet, çok isterim. Görüşürüz!
Ö hoşça kal!